Sí, sí, claro, ¿y luego?
Este, saqué el seguro, este, pero al al mismo tiempo que saqué el seguro entré a trabajar, este, a un centro de a un centro de distribución de una compañía.
Ah, bien.
Este debo admitir que ya tenía mucho tiempo sin trabajar, este, y realmente no sabía qué estaba haciendo cuando elegí los horarios, ¿no? Elegí unos horarios eh, de madrugada, tipo 8 de la noche a 6 de la mañana.
¿En serio?
Y sí, en serio. <laughs> Y pu pues yo y yo pensé, pues me desvelo viendo películas, haciendo tareas. No pasa nada, sí aguanto.
¡Guau! No pasa nada, ¿no? <chuckles> Correcto. Okey, ¿cómo te funcionó?
<chuckles> Muy mal. <chuckles> Este, porque eran eran como varios días seguidos de trabajar de noche, ¿no?, era como de, pues, nunca he trabajado de noche
Sí. ¿No había no había descansos? ¿No había descansos de un día sí, un día no, nada?
Eh, no, eran 4 días seguidos y 2, 3 y medio de descanso seguidos también.
¿Cómo crees? Guau. Okey. <chuckles> Te escucho.
Este y pues fue así como fue como de: "Bueno, voy a voy a chambear porque, pues, necesito el dinero, este, me siento muy presionado, entonces igual y la actividad como física o estar como totalmente concentrado en esta actividad, entonces voy a sentir que me aliviana un poquito más", ¿no? Entonces, pues
Sí, claro. Si sí, e era buena idea, eso eso lo reconozco, era muy buena idea. Bueno, ¿y cómo siguió? <chuckles> No, o sea, era un dinero extra, eh oye, ¿lo de la escuela no te estresó? Porque dices que se metió en paro, ¿no? ¿Eso no te causó ningún estrés?
Sí, en la teoría, en la teoría. <chuckles> Sí, sí. Pues, fuera del estrés, creo que fue como ese momento de: "Bueno, como tampoco hay beca, necesito alguna manera de pagar las deudas o o pagar lo que tengo que pagar".
O sea, lo viste como una un descanso, como algo algo positivo en medio de lo malo. Ah, bien, y bueno, seguimos con ese trabajo que de las de la madrugada, muy bien, ¿y luego? ¿Qué más te pasó?
Sí, como un pequeño descanso. Exacto. Y, pues eh, digamos que, pues entramos como a a las capacitaciones y y dije: "Ah, pues se ve relajado, ¿no?". Porque nos decían: "No, el área donde van a entrar casi todos es como un supermercado, te llega a tu tablet, este, lo que tienes que poner en el carrito, vas, lo recoges y, pues, nomás tienes que ir como recorriendo pasillos". Dije: "Ah, pues se escucha bien, ¿no?, se escucha tranquilo".
Ajá. Ah, está fácil. <chuckles> Ajá.
Y de repente mencionan 3 nombres, a ver, eh, tú, tú y tú.